También el tema del hospedaje, también es bastante importante, o sea, son esas cositas con las que, pues hasta cierto punto yo te podría sugerir que que no, este que no lo improvisen, ¿no?, que no lleguen y sin tenerlo todo planeado, porque ahí sí se pueden elevar bastante los costos o pueden haber cosas que no salgan tan bien.
Mm. Correcto. Claro. Claro, no, sí, totalmente, tienes razón y te y te sobra, eh, la la cuestión de los pasajes, por eso estoy mirando desde ahora, porque pues sale mucho más barato si uno lo compra con anticipación y sobre todo porque esa es una época que, que es considerada entre comillas "temporada alta", ¿no?, porque pues es el descanso de primavera en todos los Estados Unidos, en todo esto el mundo, pues como que viaja, ¿no?, y es una época de gran demanda, pero mira que lo que a mí, eh, el improvisar también un cierto día me parece, me parece bueno tener esa flexibilidad, pero es que no to no, como te digo, más días de esos porque, porque para mí improvisar como que uno pierde tiempo en el sentido, tú estás allá en tu destino, que a propósito nosotros ya hemos ido, pero hay demasiadas pos cosas por conocer, entonces lo elegimos como destino nuevamente, entonces como que uno improvisa: "Ay, ¿será que vamos aquí?, no, mejor allá", entonces uno como que yo yo pienso, como te digo, como a mí me como a mí me gusta organizarlo, pienso que se pierde mucho tiempo, ¿no?, eh, tantas cosas por ver y tantas cosas por conocer, entonces la improvisación la podemos hacer, eh, cuando llegue allá para cierto día que tengamos libre, entre comillas, "sin plan, sin programa, sin visita turística" y me parece una excelente idea, y bueno, lo mismo lo de los alojamientos también que mencionas de la del de los hoteles y todo eso, eh, hacerlos con tiempo, ¿no?, que que en eso tal vez como mi esposo y yo discordamos un poquito, que él: "No, pero el hotel lo lo miramos después", o sí, entonces: "No, no, hay que mirarlo desde ahora, empezar a comparar precios", no cogerlo tal vez inmediatamente, pero como empezar con la comparación de de precios, ¿no?, ya ya sabiendo uno como la locación o la zona donde se va a quedar y y buscar los hoteles ahí a ver qué opciones hay.
Ujú. Sí.